Ouais, ouais, ça, c'est vrai que je me rappelle, j'avais très, très honte et souvent c'était un peu ce que, en fait, heu, du genre, les sorties scolaires, c'est ce que j'appréhendais le plus, c'était l'heure du déjeuner, parce que je savais que tout le monde allait vouloir regarder ce que je mange, et cetera et ça, franchement, heu, jusqu'à maintenant, ça m'a un peu traumatisée, parce que même, heu, même au travail en fait, j'ai honte de montrer, alors que, heu, ça peut être un gratin, quelque chose de très simple mais, heu, mais j'ai encore ce petit truc qui fait que, voilà, j'aime pas trop qu'on vienne regarder dans mon assiette.
D'accord. <chuckles> Ouais, je q n D'accord. Mmh. Donc, tu as eu le sentiment que les enfants parfois pouvaient, heu, ne pas être très bienveillants et très compréhensifs, heu est-ce que, hem, est-ce que ça t'est déjà venue à l'idée par exemple de demander à ta maman, heu, pour une journée comme celle-là, typiquement, de préparer, heu, autre chose? Par exemple un truc, heu, plus classique, je sais pas, un sandwich ou quelque chose que tes copains auraient pu avoir, heu, d dans leur famille à eux?
Ouais. Ouais. Ouais. Z oui, après je lui avais dit: «Maman fait moins un sandwich, ça va être plus simple et tout». Mais j'ai jamais, heu, j'ai jamais dit, qu'en fait c'est parce que j'avais honte, hein, heu, ça non, parce que si je lui avais dit ça, je pense ça l'aurait un peu blessée et tout. Donc, heu, je lui disais: «Ah maman, c'est plus simple dehors».
<chuckles> D'accord. Mmh. Oui, j j'imagine peut-être que qu'eux, ils étaient quand même assez fiers de leurs origines et que, heu, tu p est-ce que tu penses que ça les aurait vexés si tu avais dit, heu: «Maman je veux pas, heu, le plat, heu le plat de de vos origines mais je veux vraiment un truc, heu, plus traditionnel en tout cas, heu»?
Ah bien sûr! Ah ouais. Ouais. Ouais, ouais. Je pense ça l'aurait un peu blessée. Donc, heu, je préférais lui dire: «Fais un sandwich, genre c'est simple, c'est plus facile à manger à l'extérieur», que lui dire, heu
D'accord, donc tu trouvais des petites parades, heu, pour, heu, pour pas la vexer.
Voilà, c'est ça. Mais après, c'est vrai qu'en grandissant, c'est devenu, heu, plutôt une fierté, hein. Parce que, déjà, je me suis entourée de personnes un peu comme moi, donc j je n'avais plus le sentiment d'être jugée et d'être différente.
D'accord. D'accord.
Et après, heu, par contre, heu, c'est plutôt quand, heu, j'ai, heu, j'ai quitté ma ville natale, heu, qui, en en fait ma ville natale était vraiment très diversifiée. Ça avait il y avait beaucoup, beaucoup d'origines différentes, donc ça va, ça allait. Mais par contre après
D'accord. Tu étais allée, heu Mmh mh. D'accord. Tu avais l'impression que vous étiez bien en, heu, en, heu, mélangés on va dire, bien, heu, noyés dans la masse? C'est ça que tu veux dire?
Oui, en j'habitais dans le ouais, j'habitais dans un quartier où il y avait, heu, des turcs, heu, des arabes, des noirs, heu, des des gitans, des espagnols, et cetera. Donc, ça allait très, très bien.
D'accord et après tu as trouvé que c'était plus difficile?